Oye, a ver, cuéntame. Eh, no sé, tal vez, em, ¿a ti te co te costó trabajo acostumbrarte a ciertas cosas cuando, pues, saliste de tu casa?
Sí, fíjate que bastante, ¿eh? Yo creo que todo en realidad, porque, me acuerdo que cuando me fui a estudiar la universidad, ay no, o sea, para mí fue como un martirio, súper grande, porque mira, o sea, el tema de lavar, o sea, de verdad, era como que en mi casa, pues, no hací o sea, no era que o mi mamá lo hacía, o una muchacha que a veces iba a ayudarnos, era la que lo hacía, y luego el tema de cocinar también, ay no, fue tan feo porque mira, se me coci se me quemó una vez el arroz, o sea, me puse a llorar y fue como: "¿Cómo es posible que ni siquiera pueda hacer un arroz?". Ay, sentí bien feo. Y luego le marqué a mi o sea, mi mamá o mi abuelita para que me ayudaran a cocinar, que era lo que más me costaba trabajo, porque, me encantaba a mí la comida que, pues, hacían en mi casa
Mm. <chuckles> Ajá. <chuckles> Esos quehaceres, sí. <chuckles> No. Ajá. Ujú.
que, obviamente, tú tratas como que te quede igual, pero, pues, no, nunca vas a igualar el sabor. O sea, yo creo que ellas ponen diferentes ingredientes, aunque te digan literal paso por paso, pero, siempre va a haber algo diferente.
Sí, no. Sí, claro, ¿no? Entonces, eh, nunca es como a pesar sí, ¿no? De que uno intente hacerlo, nunca va a salir, y es como de: "Ay no, ¿por qué? <laughs> ¿Por qué lo intento si no me sale igual?". Este no, y sobre todo también los quehaceres como dices, ¿no? Lo de lavar, es como acostumbrarte a hacerlo tú, todo, todo, todo. Entonces, bueno, ¿tú vivías sola, o o tenías roomies o?
Así es. Así es. Tenía roomies, sí, tenía 3 roomies más, y la verdad es que ellas me facilitaron la vida. O sea, una en especial, las otras 2 casi no estaban, pero la verdad es que sí. Me acuerdo que ese día que te digo que estaba haciendo el arroz, o sea, se me quemó, y yo me puse a llorar y a gritar en la cocina, porque yo pensé que no había nadie. Y me acuerdo que en eso bajó mi roomie, y me dijo: "¿Estás bien?" Obviamente, casi ni hablábamos, o sea, era de que: "Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?". Y ya, era todo. Pero me acuerdo que ya cuando pasó esa vez fue como, ay no, me puse a llorar tan mal de que me dio tanta nostalgia y tristeza, y me dice: "No, no te preocupes, vas a estar bien, mira, yo te ayudo". Y ya fue como que ahí creció nuestra amistad. Ella tenía un semestre más que yo, ella estudiaba psicología y, pues, yo medicina, y entonces era como que, ay, nos apoyábamos las 2 bien bonito, ah, nos íbamos, por ejemplo, juntas a lavar, y nos esperábamos a que se lavara la la ropa, luego la metíamos a la secadora. O sea, te lo juro que era como de esas amigas que de verdad necesitas en la vida porque tú no puedes sola. O sea, ¿no?
Mm. Ujú. <chuckles> <chuckles> Oh. Ujú. Ajá. Oh. <laughs> Sí. Ay, pero qué bien, que que agradable, eh, que, pues, hubo alguien que te pudo ayudar a adaptar a ese tipo de cosas, porque porque sobre todo si lo estás pasando tan mal, es como que lo que quieres es consuelo un poco, ¿no? <chuckles> Entonces sí <chuckles>
Así es. Sí, y me daba pena, eh, o sea, al principio era que mis papás me marcaban y: "¿Cómo estás, hija?" Y yo: "Bien", y luego colgaba y me ponía a llorar. Porque yo decía: "O sea, vivo tan lejos, ¿cómo es posible que?" Obviamente, hay veces en que sí me hacían FaceTime y se me salían las lágrimas, y mis papás de que: "No, tranquila, mira, que vas a estar bien, o te quieres regresar", y yo: "No, estoy bien acá, no pasa nada". Pero sí le sufrí mucho el primer semestre. <chuckles>
No. <chuckles> Ay no. Sí, sí me imagino, y eso fue durante mucho tiempo, o sea ya, eh, más adelante ya te fuiste acostumbrando, supongo, ¿no? Ya pues, hubo más cambios y por ejemplo, ¿tu familia la veías, em, de vez en cuando, o ya de plano no la viste durante esos años que estuviste en la universidad?
No, sí, los veía cada 15 días, yo era de que cada 15 días estaba en mi casa, me quedaba como a 3 horas, y la verdad es que se me hacía como que necesitaba verlos, o sea, a pesar de que no me llevaba como la ropa o así, pero sí era como que necesitaba saber de ellos, cómo estaban, no sé, sentir como ese apoyo emocional. Ya s ya sea que ellos iban a mi casa, a a donde vivía, o yo iba, pues, a mi casa.
Ah, muy bien. Sí. Ujú. Ay, pero, sí qué bien, ¿no? Porque pues, justo pues el adaptarse a otro lugar, pues sí, todavía necesita uno de su familia, ¿no? <laughs> Este
Y es que estaba chica, yo yo apenas, me acuerdo que tenía 18, apenas iba a cumplir 19, estaba bien chiquilla, sí.
¿Sí? Uy. Ay no, sí estabas bien chica. Sí, no, no, a esa edad. Eso es muy de Estados Unidos, ¿no? Que, que se van los hijos de sus casas. Ajá. Sí, ¿no? Y y mientras acá es, no, en Latinoamérica en general. O sea, puedes tener 30, y seguir en tu casa como si nada, ¿no? Entonces sí es muy difícil, como que sobrevivir solo, <laughs> desde tan chicos, ¿no?
Que te avientan a la calle a los 18. Sí. <laughs> Yo no sé cómo, no, yo de verdad yo no sé cómo le hace a la gente que, o sea, por ejemplo, acá, que tienen que salirse de su casa los 18. Bueno, al menos yo decía: "Bueno, estoy en la universidad. Y es como, pues, mi familia me apoya y así, al menos ellos están pagando", pero, imagínate la o sea, los muchachos que de verdad quieren estudiar, y que ellos se tienen que pagar todo, o ya sea becas o por otra cosa. No, yo creo que es demasiado.
Sí. Sí, no, es mucho. Y y la verdad para estar tan tan chicos a esa edad, sí, la verdad es que
Y bien maduros también.
Sí, digo en Estados Unidos como o sea, sí, ¿no? Les vale un poco a los padres, es como, no, pues, ya ni modo para afuera. Y aquí sí, o sea, como que la cons los padres tienen un poco más de consideración, ¿no? Y es como de: "No, pues, o sea, tú no te apures cuando puedas", al contrario, ¿no? Muchos hasta lloran y se enojan cuando sus hijos se van. Entonces <laughs>
Así es. Sí. Yo tengo un primo que él tiene 31. O sea, 31, a mí se me hace que está súper grande. Y él dijo: "Voy a comprar mi departamento ya para independizarme". Mis tios, ¿no sabes el drama que hicieron? Y yo, oye, tiene 31 años. O sea, yo ya tengo 3 años que estoy fuera de mi casa casada y todo. ¿Cómo es posible que lloren por él? O sea, no no entendía eso. Y entonces, como que: "Es que no, es nuestro niño, no sé qué". Yo, tía: "Tiene 31". O sea, deja que madure, ya le hace falta estar solo. Co casi 40 años y sigue viviendo en tu casa, no inventes.
<chuckles> Me imagino. Sí. <chuckles> Sí. <laughs> Sí, es que eso no lo ven. O sea, te digo que, pues, es muy diferente el apego que se tienen aquí en Latinoamérica que que en Estados Unidos. En Estados Unidos son muy desapegados.
Sí. Y fíjate que sí me gusta. O sea, me gusta que las familias sean tan unidas, de verdad, porque yo yo sé que yo, por ejemplo, veo a mi hermano, y él tiene 21. Y, o sea, todavía lo veo, y digo: "Está bien mocoso", y también mentalmente está en la universidad, pero lo veo todavía súper inmaduro.
Sí, sí, lo sé. Bueno, mira, yo tengo 24, entonces es como que, pues, sí lo pienso, y digo: "Ay no". Yo sobre todo veo por ejemplo gente de mi edad que ya tiene hijos, que ya viven en otro lado, y yo como de: "Ay no puedo". O sea yo todavía o sea, no quiero ni un gato, porque yo sé que no voy a poder cuidarlo. Porque yo sé que es sí, yo digo: "O sea, yo sé que luego se me olvida comer a mí", o sea, ¿qué voy a yo andar cuidando a otra persona? <laughs> Entonces, sí, yo
Ay, sí. <laughs> Es mucha responsabilidad. Imagínate. O sea, un bebé que completamente la responsabilidad es tuya. Así es.
Ajá. Sí, no, no, la verdad es que sí, no sé cómo es que pudieran acostumbrarse de tan chicos a ese tipo de cosas muchas personas, ¿no?
No, pues, la verdad es que yo creo que a veces es, o porque los papás de verdad te dicen salte de tu casa, que se me hace súper feo y triste, o te vas a la universidad, o de plano, pues, ya tienes un bebé, o sea, mm, o no, porque, no veo de verdad otra. O sea, no veo que alguien diga a esa edad tan pequeña, de que: "Ay, me quiero casar, porque, amo a mi novio", o sea, no, yo creo que es porque ya están esperando un bebé, como dicen bebé de compromiso, eh, y yo creo que la única, porque fíjate, tengo un primo también, él tiene como 27, más o menos de mi edad, y justamente su novia se embarazó. Él es un hombre de que, o sea, de verdad.
<laughs> Ujú. <laughs> Porque quiero. Sí. Ajá. Ajá. Uy.
Agh, súper fiestero, le gusta andar con muchas mujeres, o sea, para evitar palabras antisonantes, eh, y también vive en casa de mis tíos, entonces, la novia se embaraza y, eh, o sea, ella tiene 22 años, o sea, está chiquita, es un a
<chuckles> Ay, no. No, va a estar bien chavita.
Sí, un año mayor que mi hermano. Entonces, eh, a veces yo la veo, y le digo: "O sea, no inventes, está bien niña", literal. Y entonces, ya ahorita, pues, acaban de tener el bebé y mi tía le dijo: "No, pues, en mi casa no te vas a quedar. Tú ya tienes un trabajo estable, búscate un departamento, y en lo que encuentras departamento se pueden quedar aquí, pero no, o sea, les doy un plazo de, pues no sé, 4 meses", por así decirlo, Porque, dice mi tía, quiero que se haga responsable, porque, ya tiene un bebé, o sea, no puede estar como, obviamente, no lo voy a echar a la calle, así como dijimos de las familias latinoamericanas, pero, tampoco quiero que se acostumbren a que aquí, pues, van a saber que tienen todo y que no le quieran echar ganas.
Ujú. <chuckles> Sí. Sí. <chuckles> Sí. Sí, no. Sí, eso es lo malo, ¿no? Que muchas veces cuando están muy chavos también o que se aprovechan, ¿no? De eso. Eh, porque por eso yo también tengo así primas que unas incluso siguen viviendo con sus mamás, con su hija y todo, que ya tiene como 10 años la niña y es como, o sea, ¿por qué no la hiciste? Sí, y es como de, o sea, ¿por qué no hiciste responsable a tu hija?
No inventes. O sea, ¿y con esposo y todo? ¿O no?
Eh, no, o sea, porque, pues, ya sabes, también, pues, esos vatos no se hicieron responsables y todo eso. Este, entonces, como bueno, o sea, <laughs> qué se puede esperar ¿no? Eh, y pues sí se quedaron viviendo ahí, pero pues también se aprovechan ¿no? De de las mamás, de que les cuiden a los niños y es como, ah, y sí sí me ha tocado ver este tipo de de de familias también de compañeros de la escuela te digo que que sí est están viviendo en casa sus papás con bebé y todo pero es como de no también tienes que ser responsable ya. ¿Tuviste edad para ciertas cosas? <chuckles> También tienes edad para hacerte responsable. Sí.
Así es. Así es, sí. Para andar de fiesta y para todo, y aparte cómo es que vas a vivir todavía con tus papás tan grande. O sea, yo digo, bueno, no está mal, porque, obviamente, si llegas a separarte o, pues, no sé, no tienes otra opción, o de repente perdiste tu trabajo y no tienes alguien que te ayude, bueno, lo entiendo. Pero, por ejemplo, te digo de mi primo, o sea, 27 años, pues, no está tan grande, pero tampoco tan chico, y la novia, pues, sí se me hace muy chica, pero, pues, ya, o sea, es como que, pues, ya tienen a <chuckles> un bebé, entonces, mi tía es como que dice: "Nece necesitan buscar un nuevo lugar."
Sí. Ujú. Sí. Sí. Sí eso está bien porque pues es enseñarle también responsabilidad a los hijos porque pues tampoco es como de o sea, ya tienes un hijo tienes que hacerte responsable y saber qué es lo que te corresponde como padre, o sea, no vas a estar toda tu vida esperando a que tu padre, sea quien resuelva lo de tu hijo. Entonces, eh, eh, sí es algo muy muy común hoy de ver, ¿no?, también. Y bueno, por ejemplo, regresando pues, a cómo te tocó a ti <chuckles> el cambio de la adaptación, eh, pues, a vivir eh, alejada de tu familia, sí. Este, no sé, sí también si, eh, a al contrario, ¿qué fue tal vez lo que te te gustó más de empezar a vivir, pues, sola?
Sí. Díficil. Ay, la libertad. Mis papás eran super estrictos, de verdad era de que a las 9 y media de la noche ya me querían tener en mi casa, estuviera donde estuviera. Si yo llegaba a las 10, casi, casi era de que dormía en la calle, que bueno, nunca hicieron eso, pero sí eran demasiado estrictos, y era de que, por ejemplo, me iba a una fiesta a unos 15 años y a las 12 de la noche ya era como la Cenicienta. Mis papás estaban afuera del lugar de que: "Si no sales voy a pa voy a meterme a la fiesta por ti". Y una vez sí lo hicieron, ¿eh? Ay eso me dio tanta vergüenza porque yo me acuerdo que, estaba con un noviecillo ahí en la en la en la fiesta, y entonces yo de que no me quería ir, y yo de que, ay pues ya sabes bailando, ¿no? y todo, y mis papás marcándome y marcándome hasta que me acuerdo que yo pues no les contesté, eran como 12 y media, yo creo que se desesperaron porque ya hasta puse el celular en, pues, en modo avión, y yo no sabía que estaban afuera, y me acuerdo que mis amigas: "Oye amiga, tu mamá está en la puerta preguntando por ti", y yo: "¿Qué?" Y entonces la mamá de de la chava de la fiesta, era amiga de mi mamá, y entonces pues ya se quedó como, primero como que la señora la calmó de que: "Ay mira vente, no sé qué, te voy a tom a dar un una bebida". Y ya me acuerdo que mi mamá: "Ah, bueno, está bien", y me estaba viendo, yo la estaba viendo a ella, y yo seguía bailando, y hasta que ya me hacía señas con los ojos, ya ves la mirada que te aventaba, que tú sabías que tenías que irte. Sí, y era como que decía, bueno, está bien. Pero sí, yo creo que fue la libertad de salir a donde yo quisiera, o sea, sin necesidad de tener que decirles a ellos todo el tiempo, no sé, yo creo que eso me encantaba. O sea, poder salir de bares, de antros con mis amigas, conocer mil lugares y, pues, también eso de ser responsable de ti misma. Eso también es superimportante.
<laughs> Ajá. Te crucificaban. Sí. No inventes. Oh, no. <laughs> Sí. <laughs> Sí, no inventes. Ajá. <laughs> Sí, esos ojos. <laughs> Ujú. Sí, claro. Sí, digo, al final a pesar de que también las cosas difíciles pues te ayudan a a ver qué es lo que no sabes ¿no? Porque pues muchas veces cuando vives muchos años e en tu casa también y te acostumbras a que tu mamá haga las cosas, <laughs> pues te das cuenta que en realidad no sabes. Sí, sí justo y te das cuenta que en realidad no sabes hacer muchas cosas, ¿no? Y es como de: Wao, ¿cuánto tiempo estuve sin poder hacer esto? Y ahora tengo qué. O si no me va a pasar, o sea, no puedo dejar, eh, o sea, ¿qué voy a hacer, o sea?" Ajá. Sí, o
Sí, que te resuelva todo. Como la ropa sucia, sí, porque sabes que el lunes tenías que ir a la escuela, y pues, la ropa ahí sucia, pues, no se iba a lavar sola. Así es.
Sí. Sí porque incluso aunque tú lavaras o así, pues siempre luego uno se le olvida ¿no? Y es la mamá quien te recuerda oye ya lavaste esto, ya hiciste tal cosa. Entonces, pues sí, es tener como, que estar más al pendiente, te das cuenta de las cosas que que tus padres hacen por ti. Y si dices, ay, <laughs> cómo no Sí.
Sí. Los valoras muchos, sí. Yo me acuerdo de cuando recién me fui, y te digo que yo a veces me peleaba con ellos porque decía: "Ay, es que ustedes son bien estrictos, no me dejan hacer nada". Pero ya cuando estás allá es como que te das cuenta de que, bueno, obviamente lo hacían por ti y por tu bien. Y como que te implementaron, como todas esas facilidades que igual ellos tal vez no tuvieron. Entonces, yo sí decía como: "Qué bonito que, pues al menos me llevaban a la escuela, me recogían, ya estaba la comida hecha, eh, la ropa limpia, la casa, pues, barrida y trapeada", no era que yo tenía que hacerlo. Sí, bastantes cosas.
Sí. Sí. Sí, claro. Ay, pero, pues, mira, te agradezco mucho por contarme, pues, tu experiencia cuando te fuiste de tu casa. La verdad es que pues sí creo que que es un un periodo muy difícil de adaptación, pero pues, como dices tú también de libertad, ¿no? El fin pues sentir que puedes hacer lo que tú quieras. <laughs> Pero pues mira, me ujú, me lo pasé muy bien hablando contigo, a ver si volvemos a coincidir.
Así es, bien padre. Hasta pronto, a mí también me gustó mucho la plática. Que estés muy bien.
<laughs> Igual, hasta luego.